Ой, я даже не знаю, честно говоря. Потому что на на этот момент, когда вот я увидела, как именно он работает над этим стартапом, я, так сказать, очень культурно отказалась от привилегии того, чтобы участвовать в этом фейке, <chuckles> потому что
<laughs> Да. <chuckles> <chuckles> Сказал: "Я не достойна такого великого проекта", да. <chuckles>
Да, этот проект слишком хорош для меня. Я не могу. У меня не хватает опыта. <chuckles>
<chuckles> Ну да.
Да, и, в общем, я бежала оттуда как можно быстрее, как можно дальше. Но это очень печально то, что действительно вот человеческая какая-то глупость и лень создаёт неосознанно вот эту дезинформацию, которую потом подпитывает вот этот действительно умный, искусственный интеллект. И вот глупость человека делает искусственный интеллект глупым.
Мгм. Ну да, слушай, ну, э, вот и и, э, как бы искусственный интеллект, он же ис известен с тем, что он настроен так, чтобы подтверждать и, вот, радовать пользователей, да. И любую, вот, даже глупую идею он с радостью поддержит, скажет: "Это абсолютно гениально". <laughs> А, но, слушай, но это же, вот, это направление, оно тоже заложено людьми, э То есть как-то сложно тут винить, э, кто вообще, кто это вот сделал, почему так, и, может быть, это можно изменить как-то. Ведь не обязательно же закладывать, э, э, такое направление искусственному интеллекту, чтобы он всегда всё поддерживал. Можно как-то вложить критическое мышление, даже если это кому-то не понравится.
Да. <laughs> Конечно. Да. Ну да. Так. Но мне кажется, вот действительно, момент, который мог бы быть полезным,- это чтобы, опять же, искусственный интеллект оставался дружелюбным и милым, потому что всё-таки это какой-то продукт, который пытаются компании продать. То есть если тебе искусственный интеллект скажет: "Ну, ты глупый", кто такой искусственный интеллект купит?
<laughs> М-да.
То есть оставить к
Ну, это да, сло это сложно, да, потому что он должен вроде бы и радовать. Но, с другой стороны, многие пользователи, возможно, и оценили бы, может быть, создатели недооценивают пользователей, что думают, что всем нужен вот такой вот радостный искусственный интеллект, который всегда скажет, что ты на 99 % умнее всех остальных пользователей.
Да. Да.